Uhum, eu acho que sim, né, hoje em dia você pode ver várias receitas é, online, não é o meu caso que, assim, às vezes eu olho alguma coisa pra me inspirar, mas eu sou muito intuitiva na cozinha. Eu vejo o que eu tenho na geladeira, vejo os ingredientes, vejo isso aqui dá pra fazer isso. E eu vou ali fazendo, vou criando, entendeu?
Uhum. Ah, não. Ah, maravilhoso, assim. Tem que ser tanto cri que tem que ser muito criativo, né, também, tem que ter aquele quê de de criatividade.
Uhum, é dif Sim. <chuckles> Tem que ter, eu sei que não é todo mundo, e sou muito prática também, isso também é uma uma coisa que joga a favor, porque tem pessoas que falam, assim, ai, preguiça, né, vou pra cozinha, perder tempo, ficar lá tanto. Eu não, por exemplo, eu estou com fome, está na hora do meu almoço, vamos supor, eu chego ali na cozinha, eu vejo o que tem, dou uma "olhadinha," em 20 minutos o meu prato está pronto.
Uhum. Uhum. Ah, olha só que maravilha.
Eh, então é, assim, tem que misturar praticidade, criatividade, né, e vontade também de <chuckles> comer bem, gastar pouco. É, e às vezes também. Hum, às vezes também dá vontade, né, de pedir um prato diferente. Aí você deixa esses momentos, pra gastar um pouco mais de dinheiro né, acho que é isso.
Com certeza. E vontade de fazer, né? <chuckles> Você acha que, assim sim? É, então no caso, assim, você, eh, quando não é um vai fora, come fora, só quando você quer mesmo, mas não por preguiça, né.
Exato, não por preguiça. Quando tem algum encontro, algum amigo, alguma amiga, vamos jantar fora? Vamos, vamos experimentar esse restaurante? Vamos. Vamos, é, em tal lugar? Vamos, a gente come lá. Numa viagem, a gente vai comer fora todos os dias, não vou cozinhar, entendeu? Então, assim, eu acho que é deixar esses momentos, para esses momentos, né?
Hum. Claro, hum. Assim, não depois perde a graça, né, o o tudo que a gente faz sempre depois não tem o mesmo entusiasmo.
Uhum. É, é isso aí.
En você tem algum truque, assim, na hora de fazer mercado? Tipo você cata as ofertas do mer do mercado o o sabe, alguma coisa que faz a diferença, na hora do preço sem perder muito a qualidade?